Mmm, kalau saya di rumah sih lebih memikirkan kenyamanan ya. Apalagi karena memang sehari-hari tuh saya memang di rumah aja. Jadi memang memilih pakaian yang bener-bener nyaman dipakai, cocok untuk saya gitu, dan yang enggak ribet gitu, jadi saya mau keluar, ke dapur, ke mana, itu gampang gitu. Jadi memang saya milihnya yang bahan-bahan katun, yang menyerap keringat, tapi juga, itu saya juga memikirkan untuk budget-nya loh. Jadi misalnya kayak, beli daster itu kalau bisa sebisa mungkin tuh yang, eee, bisa beli, misalnya kayak gratis diskonan, atau beli 1 gratis 1 gitu. Jadi bener-bener yang dicari, yang murah, karena untuk daster ini kan biasanya produk Indonesia ya, dan itu biasanya banyak yang murah-murah, tinggal gimana cara kita mencari di, eee, apa, eee, marketplace-marketplace untuk mendapatkan harga yang murah gitu.
Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Oh, oke, kadang ada juga loh yang murah, tapi enggak murahan bahannya ya. Itu beruntung-beruntungan sih.
Bener, bener banget. Jadi, memang kita hari itu harus, kalau ketika belanja itu perhatikan, eee, review-review dari orang-orang lain gitu, apakah bener-bener itu bagus bahannya, apa enggak gitu. Terus juga bandingin harga dari 1 toko ke toko lainnya, agar kita dapat bisa mendapatkan harga yang murah gitu.
Mmm, hmm hmm. Ah. Oh, oke, tetap dapet harga yang murah dan banyak ya kan. Karena kadang, eee, si daster ini kadang belinya bundel ya Kak, kayak beli 3 gratis 1 gitu, atau misalnya paket iya, paket.
Nah, iya, banyak yang kayak gitu, iya, makanya harus pintar-pintar ngulik gitu.